Oye, cuéntame una amistad que cambió tu vida.
Claro, te comento que cuando estaba en la universidad conocí a 3 amigas, las cuales sus nombres Sí, sus nombres, eh, son Karen, Clara y Mariant. Ellas han sido mis amigas, bueno, mis mejores amigas durante estos años, eh, al principio te cuento que yo era una persona muy callada, en el salón me sentaba muy atrás y siempre que me hablaban yo siempre tenía una cara muy, así como de no quiero amigos. Pero ellas a pesar de eso, este, se acercaron conmigo y y pues em me empezamos empezamos a platicar y conforme se dio el tiempo, pues, este, hicimos un bonito lazo de amistad.
Ajá. Okey. Okey. Ajá. Entiendo. Okey, oye, qué bonito, realmente, eh, muchas personas también generan ese tipo de amistades realmente en la universidad porque como que la mayoría de las personas ya tienen como que incluso esa madurez mental para para saber qué está bien y qué está mal. ¿Hay hubo un momento que tú dijiste o alguna discusión, a lo mejor me con tus amigas, que tal vez se puso como que a prueba su amistad?
Mm, sí, te podría cont te puedo contar una, la cual es, este, pues, no era, o sea, no fue tanto un problema, pero pues, hay veces que las personas no quieren no tienen ganas de salir, ya sea, pues sí, ni a platicar. Entonces, hubo un una de ellas, eh, pues, nos juntábamos todas y ella, pues, siempre faltaba a las a las convivencias. Y al final, pues, sí nos enojamos con ella un poco, pero obviamente después tuvimos que hablar con ella, preguntarle que qué estaba pasando y fue así como nos dimos cuenta de que tenía problemas familiares, entonces, pues, no, estaba como en un problema de, pues, yo creo que de depresión y ansiedad. Entonces, pues, nos dimos cuenta que en realidad nos estábamos enojando, pues, por algo que no teníamos por qué. Pero, pues, también yo creo que, o sea, sí había much o sea, sí hay mucha confianza y también siento que fue fo muy fo mucha falta de confianza el no habernos comentado que, pues, estaba pasando por un momento difícil en su familia.
Okey. Sí, claro. Eh. Sí. Ah, okey. Ajá. Sí. Ajá. Ey, pues, la verdad, pues, me imagino que realmente, como que ella, hasta cierto punto, como que dijo de que, ¿sabes qué? A lo mejor ella tiene sus propios, bueno, cada quien tiene sus propios problemas y como que, a lo mejor no les quiso meter un poquito más de problemas a ustedes.
Sí, claro, este, yo también he tenido mis problemas, y, como yo sí soy más, eh, abierta, y siempre pido consejos, pues, yo sí les he sí les había comentado a ellas, este, no, pues, fíjense que, no quiero salir este fin de semana por esto. Y ellos y ellas entendían, pero ya tenían, pues, un información de la cual, pues, yo no podía salir con ellas.
Ajá. Sí. Ey. Ah, okey, entiendo que, pues, de momento se escuchan, hasta cierto punto, son unidas, y, realmente tú sientes, bueno, eh, se dice un un un dicho medio coloquial acá en México de que, "Dime con quién te rodeas y te diré quién eres", ¿tú sientes que ha influido en la forma de pensar que tenías antes a como piensas ahora, y también a cómo actuabas antes a cómo actúas ahora después de haber conocido de haberlas conocido a ellas?
Sí. Sí, claro, este, ellas tienen, pues, su manera de ser muy diferente, y creo que eso es lo que nos complementa a nuestro grupo de amigas. Pero, como te comentaba antes, yo era muy, este, pues, muy tímida, muy acá, muy seca. Entonces, creo que ellas me fueron aportando esa seguridad, esa, pues sí, o sea, ya ya no soy tan callada, ahora soy más extrovertida gracias a ellas, y, obviamente, su apoyo y su amistad, pues, es incondicional.
Sí. Ajá. A la torre, <chuckles> pues, la verdad es que, muchísimas personas batallan, mm, demasiado cuando unas personas que son introvertidas, como para hacer ese switch, de cambiar a ser más extrovertidas, y, enhorabuena por tus amigas, porque realmente te trajeron, te nutrieron realmente de cosas que, a lo mejor ocupabas. Eh, ¿qué es lo que tú crees que que mantiene viva esa amistad con todo este paso de tiempo que han tenido?
Yo creo, pues, los recuerdos, los bonitos recuerdos que tuvimos en la universidad, eh, y obviamente nosotras tenemos un grupo, y pues ahí nos mensajeamos, entonces, todas vivimos en el mismo en la misma ciudad, pero cada quien está haciendo su, pues, su vida. Una está trabajando, eh, ah, o sea, s un poquito lejos de la ciudad, y otra está trabajando de, en un restaurante y así. Entonces, cada quien tiene su vida ocupada, pero, muy seguido nos mandamos mensajes y nos saludamos por, pues, igual por mensaje o por llamada, y en algunos momentos, pues, nos juntamos, pues, para no perder la amistad.
Ajá. Ujú. Sí, claro. Ujú. Ah, okey, comprendo. Eh, ¿tú crees que realmente lo que vendría siendo las amistades te pueden ayudar a sanar heridas que tú tengas en el pasado? Eh, no sé, tal vez, algún rompimiento que fue duro, incluso haber perdido otro tipo de amistad, ¿tú crees que ellas llegaron a ti para sanar heridas que ya tenías en tu en tu pasado?
Sí, claro, este, yo cuando estaba en la secundaria, pues, sí tuve pérdidas de amistades. Al final ya no nos llevábamos bien. Y también creo que alguna en la preparatoria, entonces siento que ellas, pues, me ayudaron, bastante. Y como te comentaba, también, un ejemplo, sería el de mi amiga, que ella estaba pasando por momentos muy difícil. Entonces, las otros nos encargábamos de hacerla feliz, de que no se preocupara, de darle consejos. Y yo creo que, bueno, tratá tratábamos de ir, eh, cada día a su casa, ya sea para ver películas, series, este, jugar videojuegos o algún juego de mesa, pues, para que ella se sintiera feliz.
Ajá. Okey. Ujú. Okey. Ah, muy bien. Ah, okey. Pues, la verdad que me imagino que le apreció muchísimo todo eso, pero realmente ahorita me has dicho muchas cosas que la verdad son muy bonitas y se escuchan demasiado bien. Pero, ¿alguna vez has tenido alguna amistad que fue importante para ti y la tuviste que dejar? Y si es que sí lo hiciste, eh, ¿qué aprendiste después de que pasó eso?
Sí, claro. Tuve, de hecho, igualmente en la universidad, antes de conocerlas a ellas tuve una amistad, pues, la cual no digamos que no era era muy era muy buena persona, pero me incitaba a hacer cosas que no estaban bien. Por ejemplo, eh, no sé, si salíamos un día de fiesta, pues, tomábamos y regresábamos un poco tarde a la casa, entonces eso yo e era algo que yo no hacía, este, salirme sin permiso también, entonces, por el bien de t bueno, por el bien mío, este, y obviamente, pues, de mis familiares la tuve que dejar. Pero no la dejé por completo porque obviamente seguimos hablando, pero ya no convivimos como antes.
Ajá. Okey. Ah. Entiendo. Sí, claro. Ajá. Okey, eh, por lo que estoy escuchando, realmente, como que tú le tienes demasiado cariño ya a las, bueno, a este grupo de amigas que tienes, eh, también se siente que les tienes lealtad y también te de también les tienes mucho apoyo, eh, ¿qué otros tipos qué otras cosas más te enseñaron? O sea, realmente el haber conocido a ellas, eh, ¿qué más sientes que te aportaron? ¿Qué más te nutrieron para ti? Porque uno a veces dice de que: "¿Sabes qué? Yo antes no era así, pero después de ellas soy así". En tu caso es que eres un poco más extrovertida, pero ¿qué otras cosas sientes tú que te hayan aportado realmente ellas?
Eh, pues, ánimos, ellas siempre me han an me han animado a, no sé, si les contaba de alguna de algún problema con mi pareja, ellas me daban ánimo, me apapachaban. Eh, también ellas me me han incitado como a salir del país, a viajar. De hecho sí, de hecho, tuvimos un viaje, este, en el cual se basaba, pues pues sí, o sea, de irnos al disfrutar del momento. Eh, fuimos hasta el otro lado del mundo, y nos las pasamos muy bien.
Ajá. Okey. Ah, okey, superbién. Ujú. Ah a la bestia, que que impresionante, la verdad, ¿y tú cómo tú cómo realmente te das cuenta cuando una amistad vale la pena cuidarla? Y, más bien, ¿sabes poner ese límite relacionado a una amistad? A lo mejor la quieres muchísimo, y así, pero, ¿realmente te está trayendo como que más cosas malas, que buenas?
Sí, yo creo que, eh, hay factores, por ejemplo, principalmente el respeto, la confianza, eh, obviamente, pues, la amistad y la perseverancia, pues, son cosas que se deben de tener en una amistad.
Sí. Okey, tú sientes que realmente más bien, se podría decir, o sea, mirando atrás, ¿qué le dirías a tu yo de entonces sobre estas nuevas amistades que generaste? A lo mejor desde el inicio cuando re las empezaste a conocer, a lo mejor incluso sentías un poco como de, no empatía, eh, a lo mejor no te generaban confianzas, ¿harías algo diferente? ¿Cambiarías algo? ¿O qué es lo que harías?
Eh, pues sí, yo creo que, hubiera cambiado no ser tan callada, tan seca, porque, esas amistades, pues, te digo, como que ellas me hablaron, o sea, me vieron, y a pesar de que estaba así, eh, pues no sé no sé qué les cautivó, pero, yo me imagino que, si hubiera sido más extrovertida y así, yo creo que hubiera tenido mucho más amistades, entonces yo creo que tal vez eso, cambiaría un poquito.
Ajá. Sí. Ujú.
Bueno, hubiera cambiado.
Okey, y relas okey, okey, sí, comprendo, y relacionado a, ¿qué te gustaría más que nada? Eh, ahorita tú tienes tu grupito de amigas, eh, me imagino que te sientes ahorita súper bien con ellas, eh, por lo que entiendo incluso ya han viajado, por otros lados, y te realmente ya generaron muchas experiencias que, van a s son inolvidables, me imagino. Pero, ¿qué te gustaría? ¿Algo que te gustaría que nunca se perdiera en el grupo que son ustedes ahorita? Algo que tú dijeras: "A la torre, si se llega a perder esto, pues, yo creo que todo ser todo sería para mal".
Sí, yo creo que la confianza es muy, muy indispensable, y también no me gustaría que, terminara es que, dejemos de salir. Creo que
Okey.
creo que estar estarnos viendo seguido es muy bueno, y también una cosa que, sí me gustaría que durara para toda la vida es, poder ver a mis amigas, pues, formando su familia, teniendo un buen trabajo, este, sí, no sé, a lo mejor en la boda, casándose, este, y ya pues sí, hasta el final, que estemos juntas todas.
Ajá. Ah, muy bien. Okey, la verdad es que se escucha superbonito todo. El se escucha literalmente al grupito de amigos que uno <chuckles> desearía tener de muchísimas formas. ¿Tú crees que que realmente esta amistad que ustedes tienes con con ellas va a perdurar sobre el tiempo? ¿O realmente? o, ¿puede llegar a un punto en el que se acabe? ¿Tú eres consciente de eso más que nada?
Sí, claro, tal vez la amistad no se acabe, pero, pues, la salida porque uno no sabe si alguna va a tener una oportunidad fuera del país, o que otra se vaya a estudiar Sí, exacto, o sea, pero la amistad siempre, yo creo que siempre va a estar ahí.
Ah. Okey, un distanciamiento. Okey, y ¿normalmente siempre son un grupito de amigas, eh, que hay mucho humor den hay mucho humor, mucha risa en su relación, o son más como que más serias y enfocadas en lo que quiere cada una?
Sí, claro, este, hay mucho humor, pero hay una en especial, una amiga en especial que sí es más, este, más cerradita, más así calladita, pero, pues, está bien, o sea, también ella aporta mucha felicidad al grupo. De igual manera, te puedo decir que algunas de nosotras, pues, tenemos, este, pareja, entonces también salir en pareja, hacer citas dobles, este sí es s está súper bien.
<chuckles> Okey. Okey. Sí. Okey, ¿recuerdas algo que que te hizo pensar de que: "A la torre, esto que estoy viviendo con esa persona es totalmente genuino", o realmente es una amistad genuina, o algo que te haya marcado?
¿Respecto a mis amigas?, o en otra
Sí, respecto a tu grupo de amigas que tienes ahorita.
Pues, no sé, creo que n mm
Ajá.
Pues sí, o sea, con una amiga, pues, sí tuvimos alguna pelea y todo eso, pero se resolvió, entonces, eh, ya estamos bien.
Ah, okey, por por lo que entiendo es como que realmente siempre siempre que han habido peleas, siempre la han sabido como que resolver, siempre que necesit Ajá.
Sí, claro, hay discusiones, o sea, en todos en todos los momentos hay discusiones, ya sea, eh, de pareja, familiares, de amistad, entonces, hasta de entre hermanos, pero creo que es un momento de tensión solamente, o sea, se puede resolver hablando y, pues sí, para poder resolver ese conflicto.
Ujú. Ah, okey, comprendo. Oye, pues, la verdad, eh, me gustó muchísimo la plática, eh, la verdad, siento que todo lo que dijiste está súper acertado. Hay muchas personas que buscan tener una amistad, que sepan que le pueden contar lo que sea, que sepan que puedes pasar un problema y que van a estar ahí. Y la y tú tienes la suerte de que en este momento tú las tienes, eh, me quedo principalmente con eso de que la confianza es lo que nutre realmente la relación y cui lo que te aportan ellas, como en tu caso de que eres un poco más extrovertida cuando antes eras introvertida, eh, pues, la verdad, se escucha súper bien. Y nada, agradezco que hayas abierto un poco, eh, tus sentimientos para nosotros, Y ojalá que se nos dé la oportunidad de hablar después y que pases muy bonita tarde.
Gracias, este, muchas gracias.